Sí, totalmente, totalmente. Y, este, y pues sí, como dices, la verdad es que no todas las familias, ahorita pensándolo, por ejemplo, sí te eh, la familia de mi esposo no es así. Entonces, cuando nos juntamos a comer, sí es como de, bueno, comemos, y mientras estamos comiendo, platicamos super a gusto y tal. Pero ellos son como de comemos, luego el postre, luego el café y vámonos. O sea, no es como que se tomen todo el tiempo, como en mi casa que, este, que luego nos llega a pasar, así de que, nos juntamos a comer y hacemos una sobremesa tan larga, que de pronto ya es así como de: "¿Y ahora qué vamos a cenar?". ¿No? Y entonces, ya se te junta una comida con la otra y nunca acabas, ¿no? Pero pero, padrísimo, o sea, la verdad es que no se te acaba el tema de conversación. Eh, sacas las cartas, como dices, eh, ya hiciste una actividad, ya hiciste la otra, el otro ya contó chistes, entonces, este, pues, hay de todo.
Ujú. Ajá. Sí. Sí, también. Ajá. ¿Qué se va a cenar? <chuckles> <chuckles> Sí, qué padre, la verdad. Sí, en mi familia también. O sea, no es tan común, la verdad, que no creo que o sea, tal vez de chiquita sí, pero siento que se ha ido perdiendo. Pero luego la familia de de mi pareja sí es como te digo, que yo vi eso, que estábamos en un restaurante y, de repente, nos fuimos a seguirla a su casa y comprar un postre, así. Dije: "Guau, qué padre". O sea, me gusta, a mí me gusta e esa ajá, sí, esa tradición. Vaya, bueno, no sé qué sea. <chuckles>
Ajá. Ay, sí. ¿Te gustó? Sí, la <chuckles> Sí, pues sí, yo creo que sí es, eh, pues una buena práctica, ¿no? Este, un algo que nos caracteriza a los mexicanos, este tema de estar siempre como muéganos, ¿no? Este, a todos lados vamos juntos, eh, y queremos estar el más tiempo posible y compartir E exactamente. Sí, la verdad es que ay sí, qué padre, qué padre y, este, pues, qué padre que tú tengas también la oportunidad de de de hacerlo, ¿no? Ahora, con la con la familia de tu pareja, y este, y pues sí, a a disfrutar mientras se pueda.
Ujú, prácticas. Sí. <chuckles> Torrear cotorrear infinitamente. Sí.